あの、色々な映画見られるってことだと思うんですけど、どの映画のシーンがこう、一番好きですか？こう、パッと浮かぶもので大丈夫なんですけど。
うーん。 あ、えっとね、最近見た映画ですけども、あの、ちょっとあの、ちょっと知り合いの方が、「この映画良かったよ」ってゆってくれたのが、えっとね、マイ・インターンっていうタイトルの映画で
はい。 うん。 なるほど、はい。
はい、で、どんな映画かというとですね、えっとね、主演があの、もう70近い、当時、ロバート・デ・ニーロ、男の人が、で、女性がアン・ハサウェイっていうね、あの、若い、えっと、さ30代かな今、うん、そのぐらいの、お方です。で、あの、アン・ハサウェイがこう、今、流行りのオンラインのファッションブランドをやってて
はいはいはい。うん。 うーん。 はい。 ああ、なるほど、社長さんか何かなんですね。うんうんうん。
いです。そうですそうです。それで、えっと人事か何かが、こう、シニアのインターンを入れましょうつってえぬ
うん。 ああ、シニアっていうと、年齢が上の層の方ではい。普通はね、若い方ですもんね、インターンって。うん。
年齢上の、はい。で、 そうですね、で、これが、ロバート・デ・ニーロが70歳っていう、ええ、設定で、え、そこに来るんですよ。
うーん。 なるほど。
で、その2人の間のこう、交流というか、信頼関係がこう、作られてく様子ってのがねそういう映画だったんですね。うん、う。はい。
おお。 はい。はいはいはい。え、具体的にその映画の中で「あ、ここで、グッときた」みたいなのってありますか？
そうですね、あの この、ちす女性の社長さんは、あの、家族、特に旦那さんとの関係と、あるいは会社がめちゃくちゃ当然ね、社長で自分で引っ張ってってるので、忙しくて、その、時間が取れなくて家族をやっぱりどうしても、ぬあの、時間が取れないっていうことですごく悩んでたりして、で、あるいはこう、人に任せるのまだそんな上手じゃなくてって、いで、うん、そうですね、それでだんだんやってくいと、あの、CEO 逆にいうとね、プロのね、雇う雇わないみたいなことも悩んで
はい。 そうですよね、うーん。 うん、うん。 ああ、なるほど。抱え込んでしまうような感じだったんですうん。 はい。はい。あ、外部から自分の右腕になるような人をっていうことですかね？うーん。
そうですね。 そうですね、はい。で、えっと、このインターンに入ったその70歳のその男の人は、あの、やっぱりその、長い経験があるんで、あの、そこのオフィスにいると、誰が困ってるかとか、さっと見抜いて、あの、すごくいいフォローをするんですよ。
はい。 なるほど。 ああ、もう人生の経験値がすごいというか。はい。
うん。 そうですね。うんうん、それで、えっと、で、最終的にはですね、その、最初はなんとなくやってたんだけども、その
うん、うん。
主役の人の、そのなんていうのかな、アシスタント
はい。 はい。
になってくださいっていうことで、インターンの仕事を。はい、そうですそうです。
あ、アン・ハサウェイのアシスタントにロバート・デニーロ、ああ、そうなんですね。うん。
だ入るんですよ。それで、えっと、アン・ハサウェイは何か実は仕事をお願いするかというと、あの、お願いする暇もない人で。
うんうん。 あ、うん。もうそんな仕事の世話をしてる暇もないぐらい自分の仕事が忙しいんですね。うん。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
あ、そうですそうです、そうです。それで、例えばどっかそのオフィス、割と開放的なオフィスの中のどっかの島に、色んなお土産がどって山のようになってて、これ早く何とかして欲しいよねって「打-明」言ってると、次の日になると片付いちゃってるんですよ。
うん。 うんうん。 あ、彼がやってくれていると。うーん、なるほど。
そう、今まで誰もやらなかったことをやるとかね、うん。そう、そんな形でだんだん、だんだんそのアン・ハサウェイのこう懐に入っちゃってるんすよ。いつのまにか。そうですね。うん。
はい。 うーん。なるほど、こう地道な、でもありがたいがられるようなことをこうやっていてなるほど。
そうですね。 うん。そうなんですよ。それであの最後の方はその新しい COO を取るかどうかっていうことで、一緒にその出張して、それで、あの、するんですけど、たまたま、あの、彼女をあの自宅まで送ってった時に、帰りにその、彼女の旦那さんが他の女性と一緒に歩いてるところを見てしまって
ああ。 はい。 はい。 うんうん。 はいはい。
それで、あの実は
あ、ロバートがなるほど、はい。
はい、実はハサウェイの旦那さんがそうなってるっていう相談をその次の日かなんかに、出張先でされて。ええ、で、あの、で、え、そこでこう色々ね、あの、いや、君がね、この仕事をね、諦める必要は全くないないんだということを言ったりとか、すごくよく聞いてあげて。
うん。 うん。 うーん。 うんうんうん。あ。 で、あの、アドバイスもしてしまうようなアシスタントというか、はい。あ、なるほどね。
そうそうそう。うん。あの、ものすごこう、何ていうかな、信頼関係ができてるっていう、そういう風にこう、ちょっとずつこう、人と人の関係が繋がってくところがすごく素敵で、うん。
うん、うーん。 ああ、なるほど、そこのあたりがこうグッとくるというか、印象的なシーンなんですかね。
そうですね。うーん、多分女性から見ても、ああやって聞いてもらって受け止めてくれて
うん。 w うんうんうん。
っていうことはあるし。ね、男性からしても、あの、ね、あれそれだけ差の年の差のね、すごく年の差があるわけですけども。それでもこう、何て言うのかな、友人たることができるっていうところかな。そういうのもすごく、うーん、しん
そうですよね。はい。 確かに、確かに。うーん、いったいいちのこう人間として向き合ってる感じがしますよね、今の話からすると。
はい。 そうですね。うんうんうんうんうんうんうん。
なるほど。え、そのなんかこの、今結構いろいろストーリーをね、ご説明いただいたかなって思うんですけど、その、ま、今はもう何度もき見てお気に入りってことなんですけど、初めて見た時のなんかこう感想というか、どのように感じられました？最初そのストーリーで、はい。
はい。 うんうんうんうん、うん。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
はい。 うんうん。 うーん。 うーん。 はい。 <laughs> あ、一通りいろんなことをやって、はい。 うん、うん。 うーん。 うーん。 確かに。 そうですよね、びっくり。うーん。 うんうん。 うんうんうん。 ああ、なるほど。もう年齢の壁を越えているわけですね。うんうん。 はい。 ああ、なるほど。じゃあもう、その彼の主人公の彼のその人間性っていうところにすごく惹かれてるわけですよね。
うん。 そうだね、うん。それとそういう人の彼をあの人間性に触れていくうちに、だんだんとその女性のアン・ハサウェイがね、ちょっとずつ、自分のことよ相手に伝えるようになって、オープンになっていって、でもすごくこう、トップで頑張ってるけど、ものすごく苦しいんだとか、あのそうそうそうそう。あの、何て言うのかな、別に社長とか社長じゃないとかじゃなくても、あの、多分世の中の女性が、そういうこと困るんだろうなみたいなところにやっぱり、ん、ポイントがあって、で、多分、同じぐらいの年の女性の方は、それを見て、あ、そこは私もあるっていうようなところもいっぱい散りばねられていて、なんかね。
なるほど、はい。 うん。 はい。 ああ。 そうです、孤独ですよね、たぶん、上に立つ人間っていうのは。うーん。 うんうん。 うーん、うん。 はあ。 はい。 なるほど。 そっかそっか、共感シーンがたくさん女性にとってはありそうだなっていうあれなうーん。
うん。 あるんじゃないかなっていう感じはしましたね。うーん。
なるほど。でもその彼女も変化をしていくんですよね。その様子も描かれていて、なるほど。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
あ、ん、なるほど。<laughs> だからこそ繰り返し見られてるんですかね。<chuckles> はい。 はい。 うん、うん。 うーん。 はい。 へえ。
いや、アメリカのトラットの、あの、ブランドで、えっとそうそうそう。あの下着からパジャマから、スーツから。で、えっと、ボタンダウンシャツっていうのを初めて作ったメーカーさんで。
はい。 統一されてるんですね。うん。 ああ、はい。 ない。
で、そこの、ボタンダウンの襟って、しんめると、すごく綺麗な丸が出るんすよ、あの、丸みが、あすそのうん、あの、ネクタイのとこにね。で、それをま、昔、僕も着てた時代があるので、「わあ、すごい！全部じゃない」と思いながら
そうなんですね、うん。 はい。 あ、すごい細かい、ね、映画の中では細かいシーンですけど、そこでもう、こう、ぐっと掴まれたわけですね、心を。<chuckles>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
うん、そうですね。それでずっとね、あの、最初から最後まで全部そこの会社の服を着てるので、まさかパジャマまで着てくるかと思って、びっくりしたそれは、うん。うん。
なるほど、こだわりです ええ！すごいですね。その主人公のなんか気質じゃないですけど。え、ちなみにそのブランドを着る人にはどういうイメージがあるとかってあるんですかね？なんかキャラクター像を描くに上ではい。
もう、す あ、そうですね。 あ、多分、えっと、いわゆるアメリカの伝統的なふ服なので、で、大統領とかも着てた人もいあるようなところで、でもそんなに超ブブランドでもないかな。うん。で、やっぱり信頼感だとか、そういうのを感じさせるブランドではあります。
うん。 うーん。 なるほど。 ああ、そうゆう 確かに、そうですよね。そのキャラクターも、お話聞いてる限りは、そのもう、し周りから信頼をされて、みんなからのね、好意だったり信頼だったら、勝ちこ勝ち取っていくようなキャラクターですもんね。
うん。 うん。 うんうんうん。 あ、そうですね。で、しかもその、相手に邪魔にならないようなんだけど、スーッと入ってきちゃうっていうところが、いや、すごいなと思って、うん。
うん、うん。 ああ。 なるほど。あ！ちなみその、何度も何度も繰り返し見たくなる、その、なんかその作品の魅力みたいなのって何なんでしょうか？
うん。 何なんだろうな。あの、実はそういう言葉は使われてなかったのは後で分かったんですけど、あと何だっけな、あの、その
はい。
主人公のアン・ハサウェイとその旦那さんの間でなんです「なんで一緒になったんだ」みたいな話になった時に「人を好きになるのに理由はないよね」っていうのは、どっかでそんなこと言ってたような気がして、調べても出てこないんだけど。うん。
はい。 うーん。 ああ。 そうなんですね。<laughs> そういうニュアンスのことをああ。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
人を好きになる時って、こうだから好きだとかって、後で理由は付けるけど、なっちゃった時って恐らく
うんうん。
え？自分でもびっくりしちゃってるような。
なるほど。もうハートの方が伝えてくるというか。うーん。
うん。ええ？みたいなね。なんでこんなに気になるんだろうと思ったりして、その時に、あ、ひょっとしてこの人のこと好きになったみたいな時って、で、それってすごくこう何て言うのかな、あの、こう、な何て言うのかな。あの、逃げられないっていうの？<chuckles> その気持ちから自分も。やっぱりやめようなんて思えないと思うんですよ、そういうのってね。うーん。なんかそういう
うんうん。 うーん。 ああ、はい。 うん。そそうですね。あ、じゃそういう恋愛要素みたいなのも、じゃあ、ちょっとこの映画に惹かれる一つだったんですか？う、うーん。
あ、やと思います。あ、で、しかもね、その、ロバート・デニーロはそこのオフィスの、なんか、地下にある、マッサージの部屋の女性とちょっと、なんか、あの、あの、いい関係に最後なってるんですけどうん。
はい。 はい。 はい。 ええ、あ、オフィスの中にマッサージのお部屋というか部署みたいなのがあるんですね。へえ。あ、へえ、素敵。うんうんうん。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
はい。 そうですよね。 うーん。 あ、急成長急成中の、なるほど。 なるほど。 そっか。こうゼロから頑張って大きくなってる社長のベンチャーのトップにいる女性と彼女を支えた。なるほど。ああ、すごい。になんかポイントにどこのキャラクターに注目するかとか、どういうシーンに注目するかで楽しみ方が、色々、ね、ありそうな映画ですよね。
うんうん。 そうです。 そうですそうです。うん。 ホントにね、そういう意味ではうーん。 あ、そうですね。うん。ね。うんうんうん。でもホントに、いい映画だなって、なんでもっと早く知らなかったんだろうと思いましたけど。はい。
なるほど。じゃうんうん。<laughs> 確かに、ね、ご紹介いただいて、お友達にご紹介いただいて、観てってことだったと思うんですけど、その後、この気に入って他の方にもじゃ、おすすめとかされました？
うーん。 そうですね。うんうんうん。うん。 あ、えっと、そうですね、しましたね。今も滔々と話しているのでしているようなものですけれども。ね。あとは、あのこれナンシー・マイヤーズっていう女性の監督が作ってる映画なんですけど、の、彼女の作品を他もちょっと何があったか忘れちゃいましたけど、あの、何本か見ました、それで。
ああ。 はい。そうですね、そうですね。確かに。<chuckles> はい。 うんうん。 ああ、やっぱりちょっと似たような、共通するようなヒヒューマンドラマ的なテーマがあったりするんですかね。うーん。
うん。 あ、そうですね。うん。あの、何だっけな？どっかのレストランをクビになって、それで何て言うの、キッチンカーを、ああ、し仕立てて、仲間と息子と一緒に、こう、何て言うのかな、なんかを作って、で、最後はあの、最初にその、クビになった理由になったクレームをした人が、なんとお店を出さしてくれるってこと最後もあるんですけど、うん。そうそうそう。でもそれもやっぱりうん。あの、特にその、親子の関係とかがすごく丁寧に描かれていて、うん。すごくそれはそれで素敵だったなとかね、色々あります。うん。
うんうん。 うんうん。 うんうん。 はい。 あ、なんかどんでん返しみたいですね。それも同じ監督なんですか？ああ。 うんうんうん。 なるほど。 ああ。結構、心温まる、こう人間と人間が、こうね、密接につながり合うようなヒューマンドラマ系がお好きなんですね。
うん。そうですね。うん。ね、いや、でも、そういうのがあったらいいなって思っちゃいますよね。うーん。
うんうんうんうん。確かに。いやあ、すごいなんか面白い映画の話聞かせていただいて、今日ありがとうございました。
うん。ええ、いや、あの、本当にこれは、はな人に話してるとひ非常に楽しいので、僕の方も機会を与えていただいてすごく楽しかったですよ。うーん。そうですね。はい、こちらこそ。はい。
うんうん。 とんでもないです。またぜひ映画のお話聞かせてください。 はい。